Du, sag mal, in der letzten Zeit wird das ja sehr oft kritisiert, dass wir in so 'ner sogenannten Wegwerfgesellschaft leben. Was denkst du darüber, Dinge lieber zu reparieren anstatt sie wegzuwerfen?
Also definitiv ein ein Riesenthema und Reparieren ist natürlich viel, viel besser als Wegwerfen. Aber ein großer Punkt ist ja immer der der finanzielle Aspekt. Also wenn die Reparatur, so wie es in den letzten Jahren immer war, deutlich teurer ist als das Gerät einfach neu zu kaufen, dann greife ich auch eher dazu, es wegzuwerfen und neu zu kaufen.
Ja, stimmt. Hast du da irgend 'n großes, äh, gutes Beispiel, wo du was irgendwie lieber repariert hast und quasi gerettet hast von dem Wegwerfen?
Ich habe jetzt grad ganz aktuell 'ne 'ne teure Kaffeemaschine, die hatte sich von der Software her aufgehangen und man selbst durchs Netzteil abziehen, äh, konnte man die jetzt nicht neu starten. Die ist jetzt auch in der Reparatur, der Kostenvoranschlag sind bisher 190 € und das habe ich dann zwar nicht selber repariert, aber selber reparieren lassen, und da lohnt es sich natürlich schon, weil das Gerät neu 600 bis 700 € kostet und, ähm, da ist ja natürlich 'ne Ersparnis vorhanden.
Ah, okay. Boah, okay. Okay. Das natürlich, also das ist 'n riesiger Unterschied. Äh, aber wie wie stehst du dazu? Also würdest du das irgendwie man hört raus, durch dieses das ist schon 'n ordentlicher Preis alleine zum Reparieren. Und, ähm, man hört es ja oft, dass so Reparaturteile, die sind sehr schwierig, irgendwie dranzukommen, Ersatzteile und alles oder auch die Firmen wie Apple, die gehen ja hin und die erlauben das Reparieren nicht mehr. Was denkst du, was man was sollte man daran ändern können?
Hm, na, ändern direkt wären halt gesetzliche Vorgaben, zu sagen: Gut, es müssen Ersatzteile für jeden Gerätetyp 'ne gewisse Jahresanzahl, ähm, bereitgestellt werden. Äh, ob man das preislich deckeln kann, ist dann die andere Frage, aber dass es erst mal grundsätzlich verfügbar ist. Vor allem im im Haushaltsgeräte-Bereich sieht man's ja ganz oft, dass nur irgend 'n kleinen Teil weggebrochen ist oder 'ne kleine Steuereinheit jetzt vom vom Geschirrspüler nicht mehr richtig funktioniert. Und dann muss man gleich, äh, 'n ganzen Bausatz oder halt im schlimmsten Fall das ganze Gerät tauschen, obwohl's eigentlich noch super funktioniert.
Mhm. Ja. Genau. Gibt's außer der Kaffeemaschine noch irgendwelche anderen Beispiele, wo du vielleicht persön persönlich sogar irgendwas so repariert hast?
Äh, na, bis auf 'n kleinen Bowdenzug im im in der Klappe vom vom Geschirrspüler jetzt nichts großartig. Da haben bisher eigentlich alles immer ganz gut gehalten. Ich hatte mal noch bei 'nem Tablet 'n Bildschirmriss, das habe ich dann aber natürlich nicht persönlich repariert, sondern sondern auch eingeschickt. Da war's aber so, dass ich auch einfach nicht mein Gerät zurückbekommen habe, sondern, äh, 'n gebrauchtes Gerät mit noch 'nem funktionierenden Display, was halt zurückgeschickt wurde. Also da habe ich dann im Grunde genommen 'ne Retoure bekommen. Ähm, das war jetzt auch kein kein schlechter Tausch, da mein Gerät schon 1,5 Jahre alt war und das natürlich deutlich jünger.
Mhm. Klar, ja. Okay. Mhm. Aber wie würdest du das denn zu dieser ja, wie ich das am Anfang angesprochen habe, dieser Wegwerfgesellschaft ansehen? Also wer weiß, was jetzt mit dem kaputten, äh, Displaygerät gemacht worden ist? Hast du denn irgendwie da vielleicht dran gedacht, ob das vielleicht auch repariert wird und dann weitergeschickt wird, oder war dir das eigentlich im Grunde egal, Hauptsache du hast dein neues Gerät.
Also ehrlich gesagt war das mir egal. Ähm, natürlich hat man 'n kurzen Gedanken dran und äh, ich persönlich gehe aber in den meisten Fällen davon aus, dass es weggeworfen wird. Also da habe ich die die ähnliche Ansicht wie mit wie mit Retouren. Da hört man ja auch immer Berichte, dass dass Retouren im Onlineshopping dann zum Großteil gleich, äh, recycelt oder sogar komplett entsorgt werden. Ähm, und das denke ich meistens auch, dass es einfach für die Firmen zu teuer ist, Sachen zu reparieren die eingeschickt werden.
Okay. Mhm. Ja. Woran denkst du, liegt das, dass es einfach viel zu teuer geworden ist?
Naja, die die Logistikwege sind sind, äh sind immens teuer, das Personal um also, es muss ja das Gerät wird eingeschickt. Da haben wir schon mal den 1. Logistikweg. Dann entstehen Kosten. Dann muss jemand das Paket auspacken, muss das begutachten, feststellen: Wo liegt das Problem? Dann muss das repariert werden. Dann entstehen Kosten, um die Ersatzteile für die Reparatur vorzuhalten. Und so summiert sich das einfach, dass natürlich je nach Wert des Geräts, äh, einfach die die Kosten höher sind, als dass es sich lohnt, dieses Gerät einfach dem Kunden neu zuzuschicken.
Ja. Okay, ja. Ja, äh esch unglaublich eigentlich, ne? Wenn drüber nachdenkt, dass so die Repara Teratur vielleicht von 1, 2 kleinen Dingen viel teurer ist, als wenn man 'n komplett Neues macht. Also, das ist eigentlich das macht Sinn, was du sagst. Das verstehe ich auch. Aber so von diesem komplett äh, simplen Gedanken von 'nem Menschen selber, wenn man dran denkt, dass was komplett Neues geschafft werden muss, äh, das ist schon echt krass. Was denkst du, kann man machen, um das irgendwie attraktiver zu machen, dass so was dann wieder irgendwie doch noch gemacht wird?
<clears throat> Ne. Also, im im Freistaat Sachsen gibt's das jetzt aktuell. Die haben so 'nen- ich nenn's mal, Reparaturfond- äh, entwickelt und da ist es so, dass man ab 'ner Rechnung von, ich glaube, 150 € oder 130 € die Rechnung einreichen kann, wenn man ein kaputtes Gerät reparieren lassen hat. Ich weiß gar nicht, ob das auch geht, wenn man nur die Ersatzteile kauft und das selber macht, da bin ich mir unsicher. Und dann kriegt man tatsächlich die Hälfte der Rechnung erstattet. Also, das ist natürlich 'n 'n Ansporn, weil am Ende, vor allem in der heutigen Zeit mit der hohen Inflation, hohen Sicherheit, alle Kosten werden immer teurer, äh, ist für 'n Großteil der Gesellschaft meiner Meinung nach der Preis entscheidend. Und wenn es günstiger ist, das neue Gerät zu kaufen, vielleicht auch mit der Aussicht darauf, dass es dann länger hält also, wenn ich jetzt 'n Gerät hab, was 3 Jahre alt ist, ähm, und das kostet neu 400 € und die Reparatur kostet 300 €, dann spielt natürlich der Faktor, äh, dass es dann 'nen neues Gerät ist, was ja noch mal länger hält als das, was ich jetzt reparieren lasse, auch noch mal 'ne Rolle.
Okay. Oh okay. Mhm. Boah, nicht schlecht. Ja. Genau, ja. Genau. Das stimmt, das stimmt. Das das hat 'n sehr großen Einfluss drauf. Der Fonds, den du angesprochen hast, int ist interessant. Da ist aber nur die Frage, klar, das ist jetzt für den Konsumenten, für den Bürger ist das nicht schlecht. Das ist dann aber quasi so 'n Steuergeld, so 'ne Subvention für einen, aber es macht ja für den für die Firmen dann selber ist das ja quasi wie so 'n ja, wie so 'n Ansporn sogar noch mehr defekte also, defekte oder nicht defekte Geräte, aber man hört ja sehr oft, dass die Geräte halt immer weniger, äh, auf die Langzeit also, die sind ja, wie sagt wie sagt man das? Boah, ich habe den Namen davon vergessen. Es hat 'n Begriff. Auf jeden Fall, du verstehst, glaube ich, was ich meine. Die Geräte sollen ja nicht mehr so lange halten, die sollen kaputtgehen. Und würde dass das nicht noch irgendwie vergrößern das Problem, wenn es irgendwie staatlich subventioniert wird?
Ja, also definitiv, äh, die Lebensdauer, die verändert sich einfach, ähm, und wird immer kürzer gefühlt. Also, man sagt ja auch immer, alte technische Geräte, Backofen, Fernseher halten viel länger als jetzt die die neuen Geräte. Habe ich selber auch schon festgestellt anhand von Waschmaschinen oder auch der Fernseher, der einfach jetzt noch
Ja. Das stimmt.
äh, 'n guten Eindruck macht und lange hält, dafür hat er keine Smart TV-Optionen, aber das gibt's ja inzwischen genügend andere technische Lösung. Und definitiv ist jetzt so 'n so 'n Reparaturfond natürlich, äh, 'ne Sache, die den den die produzierenden Unternehmen, ähm dazu bringen könnte, die Produkte weiterhin so herzustellen, dass sie nicht lange leben. Wiederum weiß ich auch nicht, ob das jetzt einfach, ähm
Ja.
f ob das überhaupt beeinflusst werden kann von den Unternehmen, weil natürlich alle kaufen irgendwo ihre Rohstoffe, ihre Grundbauteile von einem großen Händler, sei es der Billighersteller oder auch der Markenhersteller. Und wenn's einfach keine hochwertigen Produkte mehr gibt, weil die sowieso nur noch so günstig produziert werden, ähm, kann der da eigentliche Hersteller da wenig machen.
Genau, das ist schon richtig. Mhm, also würdest du sagen, das Problem liegt wirklich bei den großen, äh, Zulieferern? Da muss man auf jeden Fall irgendwie mal nachhaken und gucken, was man machen kann?
<chuckles> Definitiv, definitiv. Sollte natürlich auch darüber nachgedacht werden, ob man jetzt Garantie und Gewährleistungszeiten, die ja gesetzlich vorgeschrieben sind, verlängert, um einfach die die, ähm, Produzenten da anzuregen, ihre ihre Lebensdauer von den Produkten zu verlängern, weil natürlich dann sonst mehr, äh, in den Garantiezeitraum reinfallen würden und die viel mehr auf Garantie durchtauschen müssten, wo ja dann auch wieder Kosten entstehen.
Mhm. Das stimmt, das stimmt. Was also, es gibt natürlich diesen Kostenfaktor, darüber reden wir ja die ganze Zeit. Denkst du, dieses Reparieren statt Wegwerfen hat auch andere positive A Aspekte? Zum Beispiel oft wird ja das Argument der, äh, Umwelt genannt, was so was angeht.
Definitiv, für 'n Umweltschutz hat es hat es auch 'n großen Effekt. Es müssen keine neuen Rohstoffe, vor allem jetzt im technischen Bereich Handys, Laptops, äh, sämtliche Küchengeräte haben ja auch wie kleine Computer drin, dass man die über die App steuern kann. Äh, anderer positiver Effekt ist natürlich aber auch, dass die dass die handwerklichen Fähigkeiten 'n bisschen gestärkt werden oder auch die Kreativität, wenn jetzt keine Ersatzteile verfügbar sind- was kann man jetzt anderes bauen, um das trotzdem noch zu reparieren?
Mhm. Oh ja. Das 'n echt guter Punkt das ist 'n echt guter Punkt. Hast du da selber so Erfahrungen, wo du vielleicht was reparieren wolltest, vielleicht nicht geschafft hast oder wirklich auch geschafft hast? Vielleicht sogar als Kind oder so, wo dann so 'n wie so 'ne Birne aufgegangen ist bei dir?
<chuckles> Also, als Kind habe ich bestimmt noch viel mit Panzertape probiert, aber das hilft ja in der heutigen Zeit nicht mehr so viel. Ähm, bis auf den den einen Bowdenzug im im Geschirrspüler, in der Klappe vom Geschirrspüler, habe ich jetzt aber noch nichts da großartig selber repariert.
<chuckles> Okay. Aha. Ah, hast du diese Klappe irgendwie hast du's irgendwie bestellt und dann gewechselt oder wie sah das aus?
Genau, die Ersatzteile sind noch verfügbar, die kann man sogar heute noch bestellen, obwohl der Geschirrspüler schon 15 Jahre alt ist. Und, ähm, dann muss man nur 2 2 Klappen aufschrauben und, äh, kann das wechseln. Das ist natürlich auch der Vorteil, was ja dann nächster 'n Punkt wäre, wenn wir jetzt mal auf das Herstellerthema zurückkommen. Ähm, dass Reparaturpunkte noch leicht zugänglich sind. Das ist ja in der heutigen Zeit du hattest es angesprochen mit den iPhones, die sollen gar nicht mehr repariert werden, sind ja dementsprechend auch gebaut, dass man schwierig rankommt, ähm, gar nicht mehr möglich. Vor 10 Jahren konnte man noch einfach 'n Akku aus 'nem Handy rausnehmen. Das ist ja jetzt so auch nicht mehr möglich, ja, definitiv.
Boah, okay, krass. Ja. Genau. Boah, das war Zeiten, ey. Ja. Wa was m mir eingefallen ist also, was nicht nur mir eingefallen ist, aber was man auch sehr oft hört, was 'n, äh, ja, momentan noch, ich glaube, zu in den in den ersten Stapfen ist, durch so additive Ma Manufaktur solche Sachen zu herzustellen. Also es gibt diese 3D-Drucker und andere Möglichkeiten, ähm, Ersatzteile herzustellen. Denkst du, so was sollte man mehr unterstützen?
Das ist, äh, 'n guter Weg. Ich habe da tatsächlich noch nicht so viel drüber gehört, aber kann mir sehr gut vorstellen, wie es ablaufen soll. Und, äh, das hat natürlich den Vorteil, dass nicht Unmengen an Ersatzteilen vorproduziert gelagert werden müssen, sondern es gibt dann halt nur noch die die Online ähm, Modelle, die dann halt ausgedruckt werden sozusagen. Und das ist definitiv 'n guter Weg, um auch die Kosten zu senken, weil halt weniger Lager Lagerkapazität verfügbar sein muss.
Ja. Genau. Und, ähm, des Weiteren wir hatten ja ganz kurz dieses logistische, umweltmäßige angesprochen, aber durch dieses konstante Weiterbauen neuer, neuer, neuer Produkte anstatt das Alte zu reparieren, das Alte irgendwie zu modifizieren sogar, irgendwie um besser zu machen, auf den jetzigen Standard zu bringen, denkst du nicht auch, dass es vielleicht sogar irgendwann zu teuer ist und wir das dann bereuen neu herzustellen, weil einfach die Ressourcen nicht mehr da sind?
Naja, umso mehr sich Technologie entwickelt, umso umso günstiger wird ja auch die vorangegangene Technologie. Also 'nen 'nen Smartphone mit dem mit dem Technikstand, wie es heute in der Mittelklasse verfügbar ist, wäre ja damals total teuer gewesen und dementsprechend denke ich denke ich nicht, dass da technischer Fortschritt uns, ähm dass das negativ werden kann, vor allem im im Kostensektor. Natürlich sind neue Innovationen immer erst mal teurer, aber es relativiert sich mit der Zeit. Umso mehr verfügbar ist, umso einfacher das wird auch herzustellen, äh, da habe ich eigentlich keine Sorgen.
Ja. Aber was ist da so mit der Umwelt oder den Ressourcen selber, die dann halt immer weniger zur Verfügung ist, weil wir halt so viel neu bauen? Also ein 'n komplett neues Tablet ist ja natürlich mehr, äh, an Ressourcenaufwand als nur 'n Display.
Das das ist das ist richtig. Ähm, gleichzeitig erhöhen sich ja aber auch die Recycling-Möglichkeiten, vor allem für für technische Geräte, dass Sachen wiederverwendet werden können. Also vielleicht sollte man auch drüber nachdenken: „Okay, wenn's Reparieren halt zu teuer ist, wie kann man's noch möglichst sinnvoll, äh, recyceln, um möglichst viele Stoffe rauszukriegen?“ Das wär der andere Weg, dort noch weitere Verbesserungen vorzunehmen.
Tust du so was auch selber recyceln? Ist das 'n Teil deines alltäglichen Lebens?
Ne, ich habe ich habe letztens 'n ganzen Stapel alter Handys, ähm, eingeschickt beziehungsweise abgegeben, äh, bei so 'ner Recycling-Station, aber ansonsten gehen ja jetzt nicht so oft technische Geräte kaputt, dass man jede Woche irgendwie was abzugeben hat.
Das stimmt. Das stimmt schon. Und war das da einfach so, wolltest du das einfach loswerden, dieses Gerät, oder war das schon so: „Ich möchte es abgeben, um irgendwie den Wert rauszubekommen?“ Weil manchmal kriegt man ja irgendwie ich weiß jetzt nicht, wie viel man für mein Handy bekommt, aber manchmal kann man Geld für den für den Metall-Inhalt bekommen.
Ja, also bekommen habe ich dafür nix, das war der Vorteil, dass ich 'ne leere Schublade habe und, äh, 'n gutes Gewissen habe. Das das war der Lohn dafür.
Okay. Verstehe. Also wir haben echt viele Sachen abgearbeitet. Du hast mir echt viele coole Eindrücke gegeben. Ich danke dir.
Sehr gerne.